Hola, hola, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Cómo te va?
También, muy bien, gracias. Aquí, este, pasando la noche está está lloviendo, pero está rico está rico, lloviendo, pero rico. Sí. Oye oye, es estoy aquí, justamente, justamente, con la lluvia, no sé si te pasa que, de repente, tienes así como que pensamientos de reflexión, este exacto, sí. Oye, ¿a a ti cómo te gustaría que te recordaran ya cuando cuando ya pases de este plano existencial, cuándo ya te mueras?
Qué bueno, me da gusto. Claro. Ah, muy bien. Me imagino, me imagino. Ujú. <chuckles> Claro, profundos. Ajá. ¡Ah, caray! Qué pro pregunta más profunda, no la esperaba tan profunda, pero sí, este, sí, no, pues, que yo quisiera que me recordaran por el, ah, el buen amigo, por la buena amistad, por los buenos momentos, por los momentos alegres que les hice pasar, tal vez, ¿no?, o la compañía am amena que que representé para las personas que que me amaron y que me conocieron, ¿no? Mis amigos, mis hijos, mi esposa, mis parientes, mis padres, en fin en fin, eh, que todos me recordaran como una persona con la que les gustaba estar, ¿no? Y que tu tuvieran anécdotas de mí o recuerdos de mí, eh, alguna cosa chistosa que nos haya pasado juntos o algo que les haya llamado la atención de mi personalidad, ¿no? Eh, así así es como me gustaría a mí, digamos, ser recordado, ¿no?, por lo por lo que lo que hice, eh, y por lo que la amistad que tuve con otros otras personas, y cómo esa ami amistad les alegraba el día, o les ayudaba, les alegraba el momento, ¿no? Esa es la forma en la que yo quisiera que a mí me recordaran. Pero, ¿qué tal tú?
Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Sí, a a todos, yo creo. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, claro. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Pues mira, yo yo, q no, es que, no sé. A lo mejor, yo soy un poquito más exigente. Pero, me pongo a pensar, mucho en Por ejemplo, las personas que han trascendido, eh, como p como las personas históricas. No sé, no p por decirte un ejemplo, Albert Einstein, ¿no? Que no trasciende, porque haya sido un buen amigo conmigo, pero trasciende por sus éxitos o su talento, en en la rama, en la que se desarrolló, ¿no? Pero si a si yo a mí me encantaría, poder llegar a ese nivel, ¿no? O sea, trascender, de forma que, algo que haya hecho, haga que muchas personas, me recuerden, pero me recuerden, para bien, ¿no? O sea, obviamente, yo tendría que seguir este, tendría que que hacer algo, ¿no? Porque s igual, si no estoy buscando trascender de esa forma, pues nunca va a pasar, ¿no? Pero sí, yo creo que más que nada, lo que impacta mucho, eh, por lo menos, a mí me ha pasado, con a amigos, que han fallecido ya, desafortunadamente. Es que impactan en en en la forma, en la que me hicieron sentir, eh, emociones. Ya sea fuertes, o yo creo que, bas básicamente, en eso se basa, como que me recuerden después. Sí, me gustaría Yo creo, que sí es un cliché, se me hace, ¿no? Y no lo digo de mala o de mala forma, pero, así como que te recuerden, porque eres buen amigo. Pues yo creo que todo mundo, quiere ser recordado p como un buen amigo, como un buen hijo, como un buen padre, como un buen esposo. Pero, yo creo que trasciende mucho más, cuando una persona que no conoces, te recuerda, incluso, cuando no recuerda tu nombre. Pero a lo mejor te recuerda, porque dijiste la palabra adecuada. Dijiste algo que no había empezado. No sé, como cosas diferentes, eh. Y y ajá, dime, dime.
Ujú. Sí. Ujú. Claro. Mm. Sí, entiendo. De acuerdo. Sí. Claro, por supuesto. Ujú, ujú. Sí. Ah, okey. Entiendo. Sí, sí, sí. Ah. Sí, sí, sí. Ajá. Oh, que mala onda. Sí, sí, sí, sí. Claro. Mm, ujú. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Por supuesto. Ujú. Ah, okey. Ujú. Okey. Sí, okey, entiendo. Entonces, ¿crees que que que tú que tú qué tú prefieras, que te recuerdan por tus acciones? Y no tanto, por cómo las hiciste sentir, a las personas.
Ah. No, no, ambas, ambas. Es que, ah, es que es difícil. Sí, sí, o sea, ambas. Sí me gustaría, que me recuerden también, por por lo que les hice sentir. También me encan yo, me encantaría que fuera por mis acciones, pero te digo, ahorita ahorita mismo, no. Pues a mí me encantaría, pero si no estoy buscando esa dirección, pues nunca va a pasar, ¿sabes? O sea <chuckles> nun nunca va a pasar, que me recuerden por mis acciones, si no estoy haciendo nada ¿no? Pero estaría chido. A lo mejor, no sé, se me atraviesa la cura del cáncer de espontáneamente, y ya por eso me recuerdan, ¿no? Pero, sí, sí, sí.
Ah, okey. Okey. Sí, sí, sí. Claro, claro. <laughs> Claro. Sí. Claro. <laughs> Entiendo, entiendo. Sí, o sea, por algo trascendental, que sea inigualable, o te haga único, en cuanto al las demás personas, ¿no?
Ajá. Sí, sí, sí, justo, justo. Justo así. No sé, estaría padre, pero pues, no estoy haciendo nada para eso. Entonces, pues, eh, seguiré el cliché de: "No, pues, quiero que me recuerden por ser buen amigo". O por lo menos, que me recuerden por mi Yo siento, que una de mis cualidades, es mi honestidad. Siento que yo soy, muy muy honesto, sincero. Ap a lo mejor, no soy el mejor diciéndolo, porque sí, puede que yo llegue a ofender, por la forma en la que digo las cosas.
Entiendo. Te entiendo. Claro. Sí. Ah, entiendo. Honesto. Okey. Sí, sí, sí. Mm, ujú. Sí. Sí, sí, sí. Claro, claro.
Pero, honesto soy. Sí, soy soy honesto.
Sí, yo sabes que me viene a la mente una frase muy una frase hecha para los israelitas. Los israelitas tienen mucho esa frase que dicen, eh: "Que su memoria sea una bendición, su recuerdo sea una bendición", ¿no? Entonces, siempre que recuerdan a un mártir o a alguien que, y que que murió trágicamente siempre dicen: "Que su recuerdo sea una bendición", ¿no?, eh, el hecho como de que te traiga cosas buenas o que te traiga buenos momentos y por el estilo, ¿no?, creo que creo que eso podría definir a mí, eh eh, en eh, ah, como tú decías: "En ambas cosas", ¿no?, tanto acciones cómo cómo hice sentir a las personas, siempre y cuando que sea un un bien, ese hay viene la bendición, ¿no?, o sea, sea algo algo bueno, que las personas puedan recordar y que puedan, eh, conmemorar y sonreír tal vez, al al al traerme sus memorias, ¿no?, hay algún hay algui sí, ujú, ¿hay alguien en tu vida cuyo recuerdo te inspire o te guste mucho, y por qué?
Ajá. A ver, dime. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro, claro. Ajá. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, que ha que hayan ahí. Ujú, dime, dime. Sí. Am, híjole, alguien en mi vida que me inspire o que me guste mucho su recuerdo. Bueno, te digo, desafortunadamente sufrí, eh, la pérdida de uno de mis mejores amigos el año pasado. Este, no, gracias, no te preocupes, ya, ya ya ya está mejor que cualquiera de nosotros, este, pero fíjate que, pues, en él no no es que haya trascendido. O sea, si te pones a pensar, no es que, yo lo recuerde a él por algo que me haya dicho o no sé, lo recuerdo mucho por por el amigo que era para mí, por lo que él significaba para mí. Él significaba lealtad, significaba honestidad, significaba apoyo, o sea, éxito. Entonces, él él él significaba todo todo eso para mí, ¿no? Entonces, yo lo recuerdo porque yo pasé a lo mejor no momentos, pues sí, pueden ser significativos, porque casi toda la vida la pasamos juntos. Y, eh, participamos en equipos nacionales, estuvimos mucho tiempo para juntos, nos gustaban las mismas cosas, y pues por eso, lo recuerdo y era una muy buena persona. Incluso cuando falleció, hubo como a nosotros nos gustan mucho las motos, ¿no?, entonces, a mí me sorprendió la cantidad de gente que él juntó, este estando muerto. O sea, era una cantidad impresionante de gente porque todo el mundo lo recordaba, tal cual, ¿no?, como de hecho, hasta pensé que yo ya no era especial porque pues, todo el mundo era amigazo de él, todo el mundo era, este, y tenía ahí, u un ta entonces, pues, él él es yo creo que, una persona que sí como que me inspira a pues, no, yo quiero ujú.
Ujú, ujú. Sí. Oh, sí, lo siento mucho. Sí. Okey. Ajá. Sí. Claro. Ujú. Ajá, mm. Mm. Ujú. Sí, sí, sí. Claro. Ujú, ujú, ujú. Claro. Sí. Ya. Mm. Ah, vaya. Sí, sí, sí, ujú, ujú. Ujú. Claro, claro. Mm. Claro, ya, ya, ya. Sí. Claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, lo mismo lo mismo sucede para mí. Tengo un un un tuve un buen amigo que falleció también hace un par de años, eh, sí, gracias, eh, y el el recuerdo sigo, su carácter, su su entereza, su, eh, personalidad, sus sus ideales también me inspiran, ¿no?, el hecho de de servir a otros, de ayudar a otros, de estar ahí para otras personas, ¿no?, eh eh, pero pero también era una persona con digamos, moderada, controlada, le le se le llama dominio propio o templanza, ¿no?, yo admiraba mucho su admiraba mucho su templanza o dominio propio, ¿no?, cómo sabía adaptarse a las condiciones, eh, si era un momento de alegría o era un momento serio, eh, y y traía traía colación temas que eran adecuados justo a la conversación, y siempre, eh, a tocaba tocaba a las personas con esos detalles, ¿no? Es decir, las personas, eh, se t inmediatamente se sentían atraídas a él, por por esa por esa personalidad, ¿no?, eso eso me ujú, sigue, sí, ujú.
Ajá. Sí, lo siento. Sí, es feo. Sí. Ajá. Sí, sí, sí, sí. Ajá. Sí, claro. Ajá. Ajá. Ajá. Órale. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Es que hay para hay ajá, dime, dime, dime, dime, dime. Es que te digo que que hay personas que siento que que tienen esa lucidez para tomar decisiones, o que ven cosas que otras personas no ven muy fácilmente. Lo hacen ver muy fácil así, por ejemplo, yo yo nunca me ha gustado compararme con él, porque pues, éramos eran situaciones totalmente contextos totalmente diferentes, pero, por ejemplo, él hacía mucho más con lo que tenía, que lo que yo hago con lo que tengo ahorita, que a mi consideración es más, por ejemplo. Ajá, es más de lo que él tenía y él hacía mucho más, eh, por ejemplo, él trabajaba en en en un Home Depot, güey. Entonces, este, yo soy ingeniero de una planta que siento que me va bien. O sea, no.
Ujú. Claro. Sí, sí, sí. Mm, ujú. Por supuesto, sí, ajá. Mm. Sí, es más de lo que él tenía. Sí. Ah, okey. Ah, okey, ujú, ujú. <laughs> Sí, claro, claro. Te entiendo.
Tampoco tengo hijos. Estoy casado. No es una limitante, pero estoy casado, ¿no?, y él y él trabajando en en Home Depot, este imagínate que llegó a tener como un poquito más de de 700.000 pesos en puras motos.
Sí, sí, sí, sí. Ujú. Mm. Ah, caray. Okey, okey.
Sí, en motos. O sea, él tenía 3 motos con yo creo que cada una vale como 250.000 pesos cada una, este, sí, y tú decías: "¿Cómo?", o sea, sí, ¿y cómo y de dónde? ¿Qué? ¿Cómo le haces?, no, pero pues, seguramente él hacía algo que yo no hacía, ¿no?, a lo mejor tenía un mejor control de sus finanzas. No sé, cosas de las que yo nunca me enteré porque, sí, porque nunca dudé de su entereza por lo porque lo conocía, ¿no?, o sea, tu uno pensaría, pues andaba en malos pasos o o tal o cual cosa, pero no, o sea, es su su dominio y que y que lo hacía ver muy fácil, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas que digo: "Ah", dime, dime, ah.
Sí. No me digas. Eh, ¿y de dónde, no? <laughs> Claro, claro. Mm. Claro. Sí, sí, sí, tiene tiene sentido, sí. Claro. Sí, sí, sí, sí. Por supuesto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, entiendo, entiendo, ¿y tú crees? Claro, ¿y tú crees que que dejar un legado, eh, importante es algo necesario para que te recuerden o basta con pequeños detalles?
Pues es que, el legado yo creo que te lo ganas, ¿no? O sea, es que si tú buscas dar dejar un legado, creo que se vuelve más difícil. Yo creo que es más sencillo cuando el legado se da por sí solo, cuando no lo buscas, ¿no?
Ujú. ¿Pero crees pe pero crees que es necesario para que recuerden o nada más basta con los pequeños detalles?
Ajá. Híjole. No, yo creo que los pequeños detalles se vuelven un legado, ¿no?, al fin y al cabo.
¿Cómo la ves? Sí, exacto. Es lo que yo te iba a decir. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que los pequeños detalles son son un legado, ¿no?, porque yo te puedo dar el ejemplo de de mis hijos, ¿no?, ya mis hijos ahorita ya tienen ya están en sus veinte, veintiuno, veintiuno, y 19 ¿no? Entonces mis hijos desde que, eh, pasé tiempo con ellos desde chicos y, pu de, digamos lo que parecí lo que parecería insignificante no pasar un tiempo haciendo esto o dibujando color coloreando, haciendo un chiste, hacerlos reír, ¿no? Entonces, eh, luego luego nos acordamos o y ellos se acuerdan también y lo recuerdan con una con una gran con una gran año añoranza, ¿no?, de decir: ''Oye, sí, esos fueron los momentos interesantes'', o ''Me gustó mucho que hicieras esto, a mí me me fascinaba cuando hacías este chiste'', ¿no?, o yo, igual yo, eh, l recuerdo, ¿no?, es decir, entonces yo creo que esos pequeños detalles, pues se vuelven un legado, ¿no?, se es es es el estar presente, ¿no?, está estuviste ahí con ellos y eso pues en la formación de un niño, sobre todo, pues es importante, ¿no?, digo.
Sí. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Órale, órale, órale. Ajá, ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Se vuelve muy significativo, claro. Sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Con mucho gusto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ujú. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Sí, sí. Sí, sí, pero no te bueno, a mí me pasa como hijo. No sé si te pasó a ti también como hijo que los pequeños detalles, tomaron valor hasta después de muchos años. Porque a al
Ujú, ujú. Sí. En algunos ca, sí, en algunos casos, sí.
sí, eh, porque no lo entiendes en algún punto. O sea, no lo entiendes cuando te pasa, no lo entiendes. Pero años más adelante dices híjole, eso.
Sí, de acuerdo. Ujú, de acuerdo. Sí, cuando vas ma cuando vas madurando y cobrando conciencia de lo que es la vida y el.
Sí, sí, sí. Sí, de de lo que vale las los esos momentos, ¿no? O sea, es, dices tú, no, eso es ese detallito cómo me gustaría ahor daría lo que fuera por tener ahorita eso ahorita. Sí, sería. Sí, pero justamente eso, de dime, dime, dime.
Sí, de acuerdo. Claro, claro, claro, claro. Sí, sí, por ejemplo ajá. Ahorita que ahorita que me recuerdo otro otra anécdota personal, recuerdo que, eh, yo, eh, me me me congrego con con algunas personas en iglesias, me he congregado con algunas personas en iglesias y recuerdo que, yo hablaba en público acerca de mi esposa. Siempre hablaba muy bien, ¿no?, decía yo mi mi esposa, la amo mi o cuando nos casamos. Qué lugar Qué qué, qué mujer más hermosa y cosas por el estilo. Recuerdo que una persona una vez se me acercó, me dice, sabes, ¿qué?, admiro cómo te cómo te cómo te expresas de tu esposa, ¿no? Y y ya muchos años después, ya después de que dejé de verlos, este, esa persona me escribió, me me seguía recordando. Sigo recordando cómo cómo te expresabas de tu mujer y y creo que.
Ajá. Ujú. Sí, sí, sí, ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Que padre. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Y es que a lo mejor tocaste su corazón, ¿no?, de alguna forma.
Sí, de acuerdo, y después él se casó, ¿no?, y entonces ya casado, eh, fue que me que me que me dijo: "Y Yo yo admiro mucho eso de ti. Como como te expresabas de tu mujer, de tu esposa y siempre, siempre tenías un cumplido, siempre hablabas bien de ella, eh, le demostrabas tu cariño, tu amor siempre", ¿no?, entonces eso como actúa las personas y y es como es como tú decías, ¿no?, que es un pequeño es un pequeño detalle, pero nunca sabes a qué persona le va a impactar eso, ¿no? Exactamente, ¿no?, y se vuelve un legado inmediatamente. Sí, sí se vuelve un legado. Ujú.
Sí, sí, sí. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Sí. Ajá. Ajá. Nunca sabes que vayas a tocar, sí. Nunca sabes que corazones vas a tocar. Sí, por eso a a mí me gusta mucho por ejemplo, tengo una regla así así, muy clara yo en mi vida que es, si lo que yo voy a decir no tes no va a sumar nada,
Ujú. Sí. Claro.
entonces no lo digo. Si lo que yo digo no suma, mejor no lo digo, porque algo que me quedó bien claro desde hace muchos años es, cada persona tiene sus batallas internas y no sabes contra qué están luchando y no sabes qué palabra le va o o bajarlo o subirlo, ¿sabes?, entonces, si si puedo evitarme eso, porque esa es la única co form es la única cosa que yo puedo controlar, las cosas que digo, y lo lo que yo voy a decir suma de alguna forma, pues lo voy a decir, si no, pues no, no l no lo voy a decir. Mejor me quedo callado ajá.
Claro. Te entiendo. Sí. Ujú. De acuerdo. Es cierto. Mm, mm. Claro, es correcto, sí. Ujú. Sí, de acuerdo. Sí, órale, sí, ¿no?, como dicen por ahí, el el el hombre es dueño de su silencio, pero esclavo de sus palabras, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, y es que yo yo traté con personas así de repente con amigos con con depresión y yo siento que los ayudé y de hecho, creo que por eso me van a recordar, ¿no?, porque yo los ayudé, ¿no?, porque salieron de ahí, y si no me recuerdan, pues igual no lo hice por eso, ¿no?, o sea, no lo hice porque pues así es mi naturaleza, ayudar a las personas que que necesitan, este, ayuda.
Definitivamente. Ujú. De acuerdo. <laughs> Sí, de acuerdo. De acuerdo. Entiendo. Entiendo, sí. Sí, sí. Sí, vuel vuelvo al punto, ¿no?, son los los pequeños detalles que se parecerían pequeños para mí, pero tal vez para otra persona no lo es, como tú lo mencionaste, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, completamente de acuerdo contigo.
Ajá. Sí. Sí, significan mucho, ¿no? Sí. Sí. Sí, a ti al fin y al cabo, sí me gustaría que me recuerden por, mínimo una palabra buena. Los detalles, los detalles, como dices, o sea, por los pequeños detalles, así es como me gustaría que me recuerden. Sí.
Sí. Como no. Sí, sí, sí, sí. De acuerdo. Estamos completamente de acuerdo en ese tema. Me da mucho gusto que que estemos, eh, en acuerdo en eso, en tiempos tan conflictivos, <chuckles> ¿eh?
Sí. Sí, sí, sí, claro. Sí, no, y ya que me resolviste la duda ahorita ya que deje de yo verlo y de pensar.
Órale pues. Oye, te agradezco, te agradezco mucho la conversación, ¿eh?
Igual, igual, igual. Estamos ahí en contacto. Cuídate. Chao, chao. Ándale, bye.
Órale, igualmente. Bye.